Sai, spesso si parla di musica, no, cantanti che ci piacciono e queste cose così, ma qual è il concerto che ti ha segnato di più e perché?
Allora guarda, io sono un'amante dei concerti, sono andata a vedere concerti di artisti italiani e e stranieri, vabbè, Raf, sono andata al concerto di Raf, bellissimo, super emozionante, poi comunque lui ha ha fatto una scena che avrebbe dovuto mettere nel video ed è stante emozionante perché lui poi si è messo a piangere anche. Quindi è stato emozionan sì, però uno tra i concerti più belli che io abbia mai visto, quello con Alicia Keys che è una un'artista americano, ma proprio guarda, un'artista da mettere i brividi. Tu pensa che io ero andata con un mio ex fidanzato, ehm, quella sera lì praticamente noi avevam programmato di uscire e lui m'aveva detto: "Guarda guardo io qualcosa da fare". Ma io fino all'ultimo non lo sapevo che dovevamo andare al concerto di di Alicia Keys perché
Mh-mh. Eh. Ma dai. Mamma mia. Sì. Mh-mh. Quindi è stata una sorpresa?
Sì assolutamente, quindi lui viene tipo la mattina e mi dice: "Non sai cosa facciamo stasera." E gli ho detto: "Cosa facciamo?" "Ehm, no, no non te lo dico." Poi lui a mezzogiorno ha ceduto e m'ha detto: "Ehm, preparati perché stasera ti vengo a prendere andiamo al concerto di Alicia Keys." Io quindi super assolutamente perché è un artista unico Alicia Keys, perché comunque, quando siamo andati a a vedere il concerto lei molte canzoni le ha fatte direttamente al pianoforte. E tutto, tutto sì, sì, assolutamente. Sì, sì. E molte canzoni li faceva col coro, ma molte canzoni li faceva lei da sola. E e quindi tu sentivi questa voce che vibrava, ehm, questa sonorità meravigliosa. Poi lei bellissima, bellissima. Al tempo
Che bello Beh, tu eri al settimo cielo immag cioè Ma veramente? Che bella esperienza dev'essere stata. Oh. Dev'essere stata un'emozione enorme per te.
Sì, sì, sì, guarda, una di quelle emozioni straordinarie. E tu pensa che lui mi ha raccontato che praticamente ha preso il biglietto all'ultimo, quindi l'ha anche pagato molto meno rispetto alle altre persone. Eh, e quindi noi siamo andati a al forum di Assago e abbiam pagato il biglietto solo 35 €. E lei era uno degli ultimi concerti che comunque faceva, perché poi da lì a poco lei avre uhm, avrebbe smesso e quindi non si sarebbe più più esibita. E quindi
Ah interessante. Quindi hai fatto proprio in tempo, in tempo?